É, né? Hum, eu acho que eu nã eu já pago a minha terapeuta, tá? Há anos inclusive, de verdade, toda quinta-feira.
Ah, legal. Então você faz terapia.
Claro, eu faço. Eu vou ficar por aí traumatizando os outros? Eu não. <laughs>
<laughs>
E ele não. E ele não faz, então ele que paga o terapeuta dele e vá fazer. Eu já pago a minha, tenho que pagar 2. Né, a a de casal e a minha ainda? Eu me trato. Quem tem que se tratar é ele também. <laughs>
É. Pois é, né? Não, verdade. Acho justo, acho justo. Se daí, então, ele for fazer também. <laughs>
Não é menina? <laughs> <laughs> Eu vou gastar não. Não, não, não. A minha terapia, a parte da minha terapeuta, é ir no salão, é ir fazer as unhas, eh, 1-, 1 vez ou 2 no mês. Né?
Nossa, muito boa, né. A sensação pós. <laughs>
É, então ele que fica esperto. <laughs>
Sim, tá certíssima. <laughs>
É, não é legal. Não é não é confortável, mas, assim, eu sou consciente também de que não é um problema meu, sabe?
Uhum, sim, muito bom isso inclusive. Você ter essa consciência de que não é algo com você.
Sim, sim, sim, sim. É, né? Vou mandar ele se ele ve vou mandar ele se tratar então. <laughs>
<laughs> Pois é, mas não com você, hein. <laughs>
Não, comigo não. Tá louca? <laughs> Não caba vai me traumatizar, vai vai perder meus anos de terapia. Tô fora, quero não. Não, não, não. <laughs> Ai, obrigada por me escutar, viu?
<laughs> Oh, meu Deus. Imagina? <laughs>